Mm. Tama. Yun nga yung, yun nga din yung ano, eh, yung concern ko, kasi minsan may sobra sobra din ako sa tulog. Minsan inaabot ng 12 hours yung tulog ko. Tapos after no'n 12 hours din ako magwo-work, or 10 hours ako magwo-work. Tapos gano'n lang talaga yung cycle ko, paulit-ulit lang siya, which is kinabahan na rin ako. Kasi nabanggit din yun kasi ng tropa ko na ano, na meron din siyang isang tropa pa na hindi ko naman kilala kung sino. Sabi niya nai "Na stroke" daw dahil sa sedentary lifestyle pa kumbaga, ay gano'n lang din yung sistema. Parang, yun yung nag-ano sa'kin, eh, yun yung tumapik sa'kin na, "Uy, baka mamaya mangyari <chuckles> sa'yo yun." medyo ano ako, parang in-anxiety ako na, "Oo nga ano." baka mamaya kasi, parehas na parehas yung ano, eh, description, eh. Kasi tinanong niya ako kung anong ginagawa ko gan'yan, kasi nga bago lang ako sa ano, sa VA world gan'yan. And sabi ko, in-explain ko sa kanya, yun nga sabi niya, yung may isa rin daw siyang tropa na na na-stroke. So, sabi ko, "Hala, baka mamaya <chuckles> ito na yung senyales ko na ano, baguhin 'tong lifestyle ko." pero, ayun salamat dun sa ano, sa suggestion mo. Alam mo hindi ko kailangan mag-invest ng ano, eh, ng malaking pera sa walking, kasi magsuot ka lang ng sapatos, tapos suot ka lang ng ano t-shirt gan'yan, siya yung short na ano, pang, pang walking. So, yun na, okay na, hindi mo kailangan yun din kasi yung wino-worry ko, ano kasi ako yung, matipid kasi ako, ayokong gumagastos, lalo kung hindi naman ako sigurado na ano, magiging consistent ako. Pero gusto ko rin yung sinabi mo kanina na ano, na "Okay lang kahit, ah, hindi siya sobrang haba ng walking," kumbaga maging ano lang tuloy-tuloy mo lang siya. 'Di naman kailangang grand agad yung ano, eh, yung gagawin mo, 'di ba? So, thank you sa ano, sa paglilinaw ng isip ko tungkol sa mga bagay na 'to, at kung paano ko umpisahan ng ano mo yun, simple lang, tapos, ah, parang beginner friendly talaga yung mga sinabi mo sa'kin na, hindi ako mape-pressure sa ano, sa pagbubuhat o sa paglalakad, kasi ano lang, chill lang siya.
Mm. Oo. Oo. Totoo. Oo. Sobrang chill. Minsan nga kahit naka tsinelas ka lang, eh, alam mo yun? Lakad-lakad ka lang diyan, 'di ba? Totoo. Kasi alam mo minsan kasi yung mga gan'yang bagay nakakatulong yan, kasi lalo na sa uri ng trabaho natin, 'Tsaka alam mo yun, parang ma <sniffs> sa una parang hingal na hingal ka, hirap na hirap ka. Pero, ah, pansinin mo, i-observe mo, parang 'pag medyo two weeks ka nang dire-diretso naglalakad, nagwo-walking, parang magaan na yung paghinga, hindi na masyadong hirap 'no? So, 'yon, ah, 'pag simulan mo na habang maaga 'no. Para, 'di ba, makahabol sa summer ang katawan. Charot.
Oo. <chuckles> Punta ka palengke. Mm. Oo. <laughs> Mm. Yes naman. <laughs> Yeah. <laughs> I-ready ang summer body, 'di ba? Yung kailangan may ma i-flex tayo sa ano, sa social media ngayong darating na summer, mm. Kaya ano, thank you ulit do'n sa mga ano, mga tips mo, eh, siyempre sa ano, sa pakikinig sa'kin lagi. Yun yung pinaka importante sa'kin na nailalabas ko rin yung ano, yung, alam mo yun, yung gusto ko. Thank you.
True. Totoo.